Ja, man müsste mal schauen, vielleicht irgendwie 'ne
Ja.
oh Gott, äh, so 'ne Infrarotheizpaneele gibt es ja, äh, und meine Räume sind ja sehr klein, vielleicht würde das schon reichen, so ein Pla Panel p pro Raum.
Mhm. Okay. Und das dann am besten solarbetrieben, ja?
Äh genau, am besten solarbetrieben, wobei dann natürlich, wenn die Sonne aufs Haus schaut scheint, braucht man kein Solarpaneel äh, braucht man keine Heizung. Das heißt, man müsste da dann schon wieder irgendwie, äh, 'ne Speichereinheit haben.
Brauchst es eh nicht. <laughs> Ja. Ja, ja genau. Genau. Ja.
Und im Winter geht's dann ja sowieso nicht. <snorts>
Ja, ja. Ja, man muss irgendwo, denke ich, auch so die Grenze ziehen, was wirklich m machbar ist und was dann wirklich total blöd und, äh, kompliziert wird, ne? Ja.
Definitiv, ja. Ja, ja. Es ist auch so 'ne Sache, äh, wenn ich mir hier jetzt für 1.500 € 'n Solarpaneel draufstelle
Mhm.
ich habe Strom und Heizkosten in in so niedrigen Bereichen, dass sich das ewig, ewig nicht rentieren würde.
<chuckles> Ja, ja. Ja, das ist die andere Sache dann. Warum soll man das investieren, wenn man die Investi Investition gar nicht so schnell rausbekommt? Ja, mhm, mhm.
Hm. Ja. Genau, ja, definitiv. Ähm, und das ist eben ja, also, klar, man sollte es für die Umwelt tun und so, aber ich bin nun mal auch ein hungernder Künstler. Ich kann mir nicht wirklich aussuchen, wo ich mein Geld reininvestiere. Das, äh
<snorts> Ja, ja, das ist 'n guter Punkt, ne? Also wirklich diese Niedrigenergiehäuser, da muss man erst mal ganz schön viel Geld reinstecken, um die auch so hinzubekommen, dass die niedrigenergetisch sind. Ist das dann das Wort? Ja.
Ja. Ja, ja. <chuckles> Keine Ahnung, äh, dass sie einen niedrigen Energieverbrauch haben. Ich auch da denke ich, könnte die Politik mehr mit Subventionen eben werben und ja, eben solche Dinge tun.
Ja, genau. <chuckles> Ja. Ja, ja. Genau, genau, das denke ich auch. Äh, wenn wenn schon, äh, von der Politik das so gesehen wird, dass jeder alleine daran arbeiten muss, dann muss man das dem, äh, Einzelnen auch erleichtern. Ja.
Aber Ja. Dann sollte man den auch unterstützen, aber mit 'ner CDU-Regierung weiß ich ja nicht, äh, <chuckles> sch wie wie weit das funktionieren wird. Und bei den USA, äh
Ja. <sighs> Ja.
gibt es auch erst mal andere Probleme.
Ja. Hm, ja, genau, genau, und dann dann ist es auch hier sehr von der Gegend ad abhängig, ne? Also, ich denke, zum Beispiel Kalifornien wird viel mehr getan als, äh, irgendwo.
Das ist Stimmt, ja, ihr seid ja noch mal Ja, ja, ihr seid ja sehr frei in euren Bundesstaaten.
Ja, genau. Ja.
Das ist aber auf jeden Fall interessantes und auch wichtiges Thema, ähm
Ja, das denke ich auch. War gut, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank.
müssen wir immer mal wieder drüber sprechen. Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke dir auch und bis dahin erst mal. Ciao, ciao.
Hm, ja, mach's gut. Tschüss.